अच्छा देखिए जब बचपन की बात आती है ना तो कहीं न कहीं मतलब अ, खो से जाते हैं अपने बचपन में और जो सारी यादें हैं, वो ताज़ा हो जाती हैं। हमारे जो शौक होते हैं बचपन की कई बार बड़े अलग तरीके के शौक होते हैं बचपन में, है ना? तो जो वो शौक होते हैं जब भी उनको हम कभी याद करते हैं बचपन के शौक को तो ऐसा लगता है कि बस वापस बचपन में चले गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका कोई बचपन का ऐसा शौक जो आज भी ज़िंदा हो और उसे याद करके तरोताज़ा हो जाती हो? और बस आपका ऐसा जी करता हो की बस वही बचपन फिर से मिल जाए आपको? तो ऐसा कोई शौक है तो आप बताइए?
जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, ज़रूर। देखिए बचपन के जितने भी शौक होते थे ना मेरे, जैसे कि बचपन में तो मैं मतलब काफ़ी बचपना होता ही है सबके अंदर। पर ए, क्या होता है ना कि खाना बनाने का जो मेरा एक शौक था ना वो मुझे लगता है कि बचपन से ही था। जब दिवाली में मिट्टी के बर्तन मिलते थे ना हमें खेलने के लिए तो उसमें भी मैं छोटे बहुत खाना बनाया करती थी। और एक बार तो मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मैं अ, त्योहारों में गाँव पर गई थी, वहाँ पर मैंने अपने हाथ से मिट्टी का चूल्हा बनाया। फिर मैंने वहाँ पे बचपन में ही देखिए ये मेरा शौक ख खाना बनाया। और अभी अगर मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी मैं गाँव गई और वहाँ पर मतलब मेरी जो मतलब लोग रहते हैं अगल-बगल के, वहाँ पे एक जने ना उन्होंने अ, मिट्टी का वो चूल्हा बनाया हुआ था। तो मैंने बोला कि ये तो मुझे चाहिए, ये मैं लेके जाऊँगी अपने घर। मेरी मम्मी ने तो बहुत डाँटा कहे "तुम क्या करूँगी वहाँ ले जाके? कहाँ रखोगी? घर खराब होगा।" तो पर फिर भी मैं वो लेके आई। वो पर अभी रखा हुआ है, मैं कभी-कभी उसमें बनाती हूँ पर हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। जी।
बिल्कुल। हाँ। अच्छा। अरे वाह! अरे वाह! हाँ। हाँ, हाँ। <laughs> अरे वाह! अरे वाह! चूल्हे पे बनाते हो। ग़ज़ब! हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप चूल्हे पे बनाना खाना आपको इतना अच्छा लगता है। मतलब सच में बड़ा ही अलग तरीक़े का शौक है आपका। तो जैसे ये बताइए ना कि जैसे आपने बताया कि वहाँ से आप चूल्हा लेकर आई यहाँ पे और बचपन में आप खेला करती थी। अधिकतर अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से जो लड़कियाँ होती हैं वो चूल्हे और चौके का ही खेल खेलती हैं, सामान्यतः लेकिन आपका जो वो शौक था बचपन का वो आज भी ज़िंदा है। और ये कह सकते हैं कि चूल्हे पे बनाने वाला अगर ज़िंदा है ना तो ग़ज़ब की बात है सच में। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया चूल्हे वाला, तो क्या आज भी आप कुछ बनाती हैं उस पे? तो क्या बनाती और क्या बनाना आपको चूल्हे पे अच्छा लगता है?
हाँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। जी। उहुँ। मैं ना जैसे मतलब कभी हुआ देखिए मैं चूल्हा तो लेके आई घर से, उस समय तो मेरी माताजी मुझे मना कर रही थी। लेकिन अब वो ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करती है। जैसे कभी दही जमाना होता है ना, तो मिट्टी के बर्तन में ना उस चूल्हे पर अगर आप दूध गरम करके उसमें दही डालते हो, तो वहाँ काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। एक कहते हैं कि लालिमा आ जाती हैं, मलाइयाँ होती हैं, बड़ा अच्छा बनता है। तो अब मेरी माताजी ख़ुद यूज़ करती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि "मैं तब जब ले आ रही थी आप कुछ ऐसे बोल रहे थे।" तो अ, और देखिए क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे एक पूजा होती है, जिसमें ना आँवले के पेड़ के नीचे खाना बनाया जाता है। तो जब भी साल में एक बार वो पूजा होती है ना तो उस चूल्हे का प्रयोग होता है। तो वो चूल्हे नीचे जाता है और हम वहाँ पे अ, पूड़ी, सब्ज़ी और खीर बनाया करते हैं। और अ, आँवले के नीचे बैठके ही खाते हैं। तो वो एक काफ़ी मज़ेदार है। हाँ।
हाँ, सच में। ग़ज़ब। हुँ। <laughs> हाँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। बढ़िया। ये तो ग़ज़ब की बात है। जी। ये तो बड़ी ही अलग-सी बात है ना आँवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना बनाना और वहीं बैठ के खाना। ये तो मतलब मैं बोलूँ तो अपने मतलब कितना ज़मीनी से जुड़ा हुआ है, है ना? तो मुझे ये बताइए ना कि वो कौन-सा त्योहार होता है जिस पे आप वहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाती हैं और फिर सब लोग मिलकर खाते हैं? तो इसके बारे में भी कुछ बताइए ना।
हाँ जी। तो हाँ, ज़रूर। देखिए वो त्योहार भी आने ही वाला है, उसको अक्षय नवमी कहा जाता है। जिसमें ना बड़ी महत्वता होती है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन आप जो भी मतलब अ, ऐसे माँगते हो विश वो पूरी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही मनाया जाता है उसको कि जो है खाना बनता है और काफ़ी सारे ना अगल-बगल के भी लोग आ जाते हैं पूजा के दौरान कि हाँ, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है ना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और मुझे ना ये करने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो कहीं न कहीं देखिए ये बचपन में ना ये स खेल जो होते हैं वो तो छूट जाते हैं, बड़े होते-होते। पर ये कुछ-कुछ ऐसे शौक हैं ना जो मैं अभी भी चाहती हूँ कि हाँ मैं अ, ज़िंदा रखूँ अपने अंदर और मैं हमेशा रखूँगी भी। साथ ही ये देखिए हमारे हाँ, और हमारे घर में ना मतलब वो जैसे मेरी माता जी जो हैं पूरे अ, छत पे ना उन्होंने पेड़-पौधे लगा रखे है। तो बचपन से वो भी मैं देखती आ रही हूँ। तो मुझे ना एक खेती करने का भी बड़ा शौक है कि मैं टमाटर उगा लूँ, बैंगन उगा लूँ और उसकी देखभाल करूँ। वो भी मैं मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में।
अच्छा। अरे वाह! बढ़िया। सही बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा। ग़ज़ब। <laughs> हाँ, पौधों की देखभाल करना तो सच में बहुत सुकून देने वाला अ, प्रतीत होता है और जो भी इस तरह के कार्य करते होंगे सच में, वो उनका जो स्वभाव होता होगा वो भी बड़ा अलग तरीके का होता होगा। तो देखिए ना मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पहले हम खाने की ही बात करते हैं बड़ा मज़ेदार सा आप बात बताई है आपने, तो आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं चूल्हे पे, ये बताइए ना?
अ, हाँ। हाँ। जी। हाँ, तो मैं ना सब, मतलब सबसे अच्छा तो सबसे पहली बार मैंने चूल्हे पे चाय बनाई थी, क्योंकि देखिए चाय हल्की-सी उफन के गिर तो गई थी, पर बनी बड़ी अच्छी थी। तो अब क्या था कि मुझे अ, सेट करना नहीं आता था मुझे कुछ पता नहीं थी उसके बारे में कि यहाँ पे क्या-क्या डालने हैं। तो फिर ना अ, शहरों में क्या है ना उपले मिलना बड़ा मुश्किल होता है मतलब यहाँ पे मिलता नहीं है उतना। तो हम मैंने क्या किया लकड़ियाँ जो थी मतलब पुराने बेड की लकड़ियाँ थी पड़ी हुई, तो वो मैंने जला-जला के जो है खाना बनाना शुरू किया और मैंने सबसे पहली बार उस पे ना एक शाही पनीर बनाया था मैंने बस ऐसे ही अ, शौक़-शौक़ में ट्राई किया था। तो पहले तो सबने कहा कि मैं नहीं खाऊँगा, अ, पता नहीं कैसे बनाओगी? वहाँ ले जाके ऐसे वो हो जाएगा, मिट्टी पड़ जाएगी। पर जब बन गया वो तो किसी ने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट देखिए क्या था ना कि चूल्हे की हाँ, मैंने चूल्हे की आँच ना बहुत मतलब तेज़ में कर नहीं पाई थी, धीरे-धीरे ही जल रहा था, तो वो न अ, दो
अच्छा? हाँ। हाँ। हाँ, ये तो है। हाँ, हाँ। अरे वाह! हुँ। अच्छा। <laughs> हाँ, समझ सकती हूँ। धीरे-धीरे चला, तो बड़ी सोंधी सी खुशबू आई होगी उसमें बिल्कुल, मैं समझ सकती हूंँ। जी।
हाँ, वो धीमे-धीमे बना और धीमी आँच पे पकने वाला खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो वो जो बन के तैयार हुआ ना फिर किसी ने नहीं छोड़ा सबने खाया।
हाँ, देखिए आजकल ऐसा होता है ना कि अगर आप देखेगीं तो कई तरीके के कैसे फॉर्म हाउस बनाए जाते हैं। जहाँ पर कि अ, मतलब ये जो ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाना है अपना पारम्परिक भोजन है चूल्हे पे, वो बनाया जाता है और जो गाँव की यादें हैं वो बड़ी ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा पारंपरिक भोजन जो चूल्हे पे बनाया जाता हो और अ, वो आपका प्रसिद्ध हो, आपके गाँव का जैसे कि आपने बोला गाँव से आप चूल्हा लाईं थीं। तो, वँहा पे वो उसी पे ही बनाया जाता हो मतलब उसका जो अ, स्वाद है वो सिर्फ़ चूल्हे पे ही या आग पे ही हो, तो ऐसा कोई अ, भोजन बताइए ना?
हाँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। हुँ। हाँ, ज़रूर देखिए क्या है ना कि अ, लिट्टी चोखा की अगर मैं बात करूँ ना तो वो चूल्हे पे ही सबसे बेहतरीन बनता है। आप कितना भी जो है ओवन ले लो, माइक्रोवेव ले लो या फिर कुछ भी जो भी होता है, जो भी सामान होते हैं बनाने वाले कुछ भी आप ले लो, पर जो चूल्हे का जो स्वाद होता है ना वो सोंधी-सोंधी सी जो खुशबू आती है, कहीं न कहीं वो सिर्फ अ, उधर पे ही आती है मतलब गाँव में जो बनाया जाता है चूल्हे पे, वो उस पे ही आता है। और कहीं न कहीं ये एक जो अ, पारम्परिक जो एक खाना है, ये सबको पसंद भी बड़ा आता है। तो देखिए अ, मतलब हाँ, हमारे यहाँ पे घर पर भी बनता है जब कभी गैस पे तो वो स्वाद नहीं आता। मतलब अच्छा तो रहता है पर एकदम वैसा नहीं लगता जैसा कि चूल्हे पे बना के लगता है। हाँ।
हाँ। जी। सच में। हाँ। अरे वाह! ये तो बात है। सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने और सच में, सुनने में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि बस अभी, मुँह में पानी आ गया और फटाफट से बस खा लो आपका हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा। तो ये बताइए चलिए अब हम आते हैं आपकी खेती पे, तो जब हम खेती की बात करते हैं जैसे की आपने बताया की आपको खेती करने का बड़ा शौख है, टमाटर उगाना, धनिया उगाना तो आपने कभी इन चीज़ों को कभी कोशिश की है उगाने की अपने घर पे, या किस तरह से आप उस शौक को ज़िंदा रखती हैं अभी?
हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। तो मैंने ना मतलब टमाटर और बैंगन तो नहीं उगाएँ हैं, पर हाँ, मैंने मिर्ची उगाई हैं और एक मटर होता है, मटर मैंने उगाया है। ये सारी चीज़ें ना छोटी-छोटी चीज़ें धनिया भी मैंने उगाई हैं, धनिया, पुदीना और हाँ, और देखिए करी पत्ता जो होता है ना, वो बड़ा फायदेमंद होता है वो भी मैंने उगाया, हाँ, तो वो भी मैंने उगाया और जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और देखिए पहले तो मुझे एकदम शौख नहीं था मम्मी सारी जो है गार्डनिंग देखभाल करती थीं। पर अब ना मैं उनके साथ स हिस्सा भी लेती हूँ और मुझे काफ़ी ना सुकून भी मिलता है। जैसे कि क्या होता है ना कि देखिए मुझे ना ऐसे मिट्टी खनते हैं या फिर उसमें पौधे लगाना, तो उस पे ना हाथ में मिट्टियाँ आती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि जैसे कि हाँ, प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। एक कह सकते हैं आप मानसिक शांति मिलती है ये सब करने से।
अच्छा। मटर भी उगाए आप। अच्छा। हाँ। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। सही कहा। सही और जैसे कि आपने बताया कि पौधों से जब जुड़ते हैं तो एक मानसिक सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है आपकी बातों से कि अ, ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं और कहीं न कहीं जो वो भाव होते हैं वो भी कहीं न कहीं कुछ तो अलग होते होंगे। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पौधों की देखभाल करतीं हैं, या जिस तरीके से आपने मिट्टी में बताया या जो भी पौधे आप उगातीं हैं घर में, तो एक तो किस तरीके से आप उगातीं हैं? किस तरीके से उनकी सेवा करती हैं? और आपको मतलब आंतरिक जो खुशी मिलती है वो किस तरह से मिलती है?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ, तो मैं ना क्या करती हूँ कि देखिए, इस बहुत ज़रूरी होती है साफ-सफाई करना क्योंकि पौधे हैं, अब मिट्टियाँ गिरेंगी, पत्ते झड़ेंगे। तो कहीं न कहीं मैं सुबह उठ के मेरा यही रुटीन बन गया है कि मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ छत पे, फिर सारे पौधों में जो है ना पानी डालना और अगर कोई पत्ती पीली पड़ गई हो तो उसको काट देना या फिर मिट्टी को खोद-खोद के ना उसमें खाद मिलाना जैसे कि घर में ही अगर कोई अ, चाय पत्ती का पानी हो गया या फिर अ अ, कह सकते हैं अ, जो अ, प्याज़ का छिलका होता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा पौधे उगाने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने बचपन से ही सीखी हैं और देखी हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से क्या चीज़ें जो है, वो की जाती हैं। तो मैं अब अ, ये सारे जो शौक हैं ना मेरे मुझे लगता है कि मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं बहुत एक बड़े पैमाने पर खेती करने का मेरा एक काफ़ी ख्वाब कह सकतीं हैं कि आप कि है।
हाँ, बिल् बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, कि जैसे आपने बताया कि खेती करने का आपका ख्वाब है। तो आजकल देखा जाए तो लोग गाँव से शहरों की तरफ भाग रहें हैं और शहरों में अगर हम देखें तो अ, ज़मीन अगर खेती के लिए बोली जाए तो बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आपका जो ये शौक है, आपने इसके बारे में क्या सोचा है? कि भविष्य में आप इसको कैसे ज़िंदा रखेंगी? या कुछ आपने ऐसी प्लानिंग की हो कि हाँ, अभी खेती करनी है और इस तरह से, इस तरह से मुझे करना है और इसको बड़े अ, स्केल पे भी किया जा सकता है खेती अगर देखा जाए तो। तो क्या आपका जो फ्यूचर बोले, भविष्य जो आपका है वो कैसे आप इसको करना चाहती हैं खेती को?
जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। देखिए ये तो मेरा बचपन का शौक है तो मतलब मैंने सुना है कि हाँ, जैसे कि आपने कहा कि शहरों में जो है मिट्टी नहीं मिलती अच्छी और उपज नहीं होती। तो एक अ, वर्टीकल गार्डनिंग मैंने कहीं सुना था, तो अभी तो देखिए मेरा पूरा छत पूरा गार्डन बन गया है <chuckles> बन चुका है मम्मी की दया से। लेकिन अब मैं मुझे लगता है कि और भी जब हम बड़े होंगे तो तरक्की, तकनीक आ जाएगी, जिसकी वजह से और चीज़ें ना मिले। तो मैंने ना ये सोचा है कि मैं ना वर्टीकल गार्डनिंग करुँगी कि छोटे-छोटे अ, जो है गमलों में पौधे लगा देना और उसको लाइन से रखना जिससे कि हरियाली भी बनी रहे, साथ ही साथ मुझे जो ये मिर्चें हैं ना, मिर्ची, धनिया ये सब मिलता रहे क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मिर्ची और धनिया का जो धाम है ये बड़ा तेज़ी से भाग जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो एट लीस्ट हम अ अ, खुद उगा सकते हैं इनकी देखभाल कर सकते हैं।
हाँ। हाँ। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सही बात। अरे वाह! सुंदरता भी बनी रहे, बिल्कुल। ये तो आपने सच में बड़ी अच्छी बात बोली कि जो दाम हैं वो बड़े तेज़ी से भागते हैं और अगर घर में आप उगाते हैं तो कहीं न कहीं जो अ, वो बोले ना कि शु शुद्धता जिसे कहते हैं, वो भी आपको मिल सकती है कम से कम जो चीज़ें आप घर पर उगा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखिए आज के भाग-दौड़ का जो जीवन है, मैं इसमें आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उसमें आप समय कैसे निकालती हैं? और आगे के लिए कैसे समय आपने अपना सोचा हुआ है? कि इस तरह से आप समय निकालेगीं और इसको पूरा करेंगी?
हाँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, तो देखिए असल में क्या हुआ था ना कि मतलब अभी कुछ दिन पहले ना मतलब मैं अपने काम में, पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई थी ना कि मैं सिर्फ़ सोती थी, पढ़ती थी, थोड़ा काम करती थी और खाती थी, फिर सो जाती थी। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो जीवन नहीं जीना चाहिए। फिर मैंने ना योगा जॉइन किया और उसके बाद जो मेरे अंदर एक जुनून आया ना, मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ। मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं ना उसको उसकी सही जगह पर रखना। ये सारे जो मेरे शौक़ हैं ना छोटे-छोटे मुझे लगता है कि अ, ये जो है ना अ, एक अच्छी आदतों की तरह अगर लिया जाए, देखा जाए, तो कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ाने में बड़ा मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि मतलब बचपन में तो मैं जो कि कि खेल-वेल खेला करती थी, वो तो अब नहीं खेलती हुँ क्योंकि वो अब मेरे अंदर ज़िंदा नहीं है। पर हाँ, छोटे-मोटे जो शौक हैं, जैसे कि मेरे को तैयार होना भी बड़ा पसंद है, मतलब मेकअप करके तैयार हो जाना। तो ये सारे शौक़ अभी भी मेरे हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं इसको हमेशा बरक़रार बनाए रखूँगी।
अच्छा। <chuckles> हाँ। जी, जी। सोती थी, बहुत बढ़िया। हाँ। हुँ। हाँ। ये बात तो है। ठीक है। अरे वाह! बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने और देखिए जो बचपन के शौक़ होते हैं वो कहीं न कहीं आपको ना खुद से मिला देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो बिल्कुल आपको अपने बचपन के शौक़ तो हर किसी को ज़िंदा रखने चाहिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे तरीके से जो आपने अपने शौक को ज़िंदा रखा हुआ है अभी तक भी और आगे भी उसको रखना चाहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इतनी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी जो अपने बातें साझा की हैं ना यहाँ पे, उसके लिए तो आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको चरितार्थ किया, तो बड़ा ही मज़ा आया आपसे बात करके।
हाँ। जी। हाँ। हाँ। अ, जी। जी, मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे बातें साझा करके, अपने शौक़ के बारे में बता के। और आशा करूँगी आगे भी हमारी ज़रूर कभी बात हो। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।